Quindi che cosa voglio dirti, arrivato a un certo por punto che loro mi hanno chiesto a me
Mh-mh.
"eh, uhm, che che dobbiamo fare?" Al che io ho detto: "Mettete le carte scoperte in tavola."
Eh. No sì, bisogna scoprire le le carte a tavola, se no poi finisce.
Tu, eh, vuoi esatto. "Tu un giorno, hai intenzione di smette di fumare?" "No." Okay. "Tu hai un giorno intenzione" a lei ho chies "Tu hai intenzione un giorno di smettere, di chiedergli di sm di di lasciare il t il tabacco?" "No." Etto: "Quindi volete continuare a farvi del mare?" Okay, ecco, quindi chi dei 2 cede?
Mh-mh. Sì. Mh-mh. All'infinito.
Secondo te?
Eh. Sì, sì, sì. Cioè chi s chi cede n cioè alla fine nessuno dei 2, si continua finché
Ehm non so se mi segui? Ecco, allora eh, appunto. Esatto, bravissima. Quindi, qual è la questione che ti voglio dire, che spesso e volentieri mo non è il caso vostro, okay, perché co mhmm, io mo ti sto parlando di cose veramente dannose, okay, di
Finché si rompe, ecco diciamo. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì.
Ehm, spesso e volentieri, pur di non non chiudere la relazione, ci si mhmm, mente su le aspettative del partner. Guarda quanti casi. "Eh, sono 3 anni che stiamo insieme, quando ci sposiamo?" "Presto, presto, ora no." Ehm, eh, "Sono"
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì, tu continui ad as aspettare, aspettare, aspettare poi si rompono queste aspettative e si rompe anche il sentimento in parte, perché alla fine poi entra la delusione.
Esatto. Okay. Bravissim Esatto. "Sono 5 anni che stiamo insieme, ehm, an io voglio avere un figlio." "Eh, ma io ora non lo voglio." Ma quello in realtà non lo vuole. O magari non lo vuole da te con te, capisci? Quindi, purtroppo secondo me c'è una questione di ehm, se una questione si può risolvere non c'è bisogno di parlarne centinaia di volte.
Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Sì, però diciamo che quando il pro il problema si ripete, cioè si parla sempre della stessa cosa, vuol dire che quella cosa non si è risolta. E finché non si risolve sarà sempre lì, è sempre
Appunto. Ho capito, ma quello ti devi fare 2 domande.